अगर देखिए अगर मैं उम्र का बोलूँ तो शायद 6 साल थी। अ, हाँ, उसके बाद मैंने फिर कभी गई नहीं टॉकीज़ को, अ मतलब उसके बाद तो ख़ैर मैं थिएटर को गई थी। अ, लेकिन ये टॉकीज़ की अगर मैं बात बोलूँ तो वो आज मतलब आज के स मतलब आज देखिए आप जभी भी थिएटर जाते हैं ना एकदम मॉडर्न ल लगता है मतलब मॉडर्न आप सिनेमा देख रहे हैं ऐसा लग फ़ील आ जाता है। लेकिन वो टॉकीज़ ऐसी थी, और उसका अभी भी थोड़ा-सा भी थोड़ा चेंज़ नहीं किया बहुत अच्छी बात है अ, मतलब जिसने भी मे मेंटेन किया सो। आप एकदम अलग ही मतलब पुराना जो मतलब कैसे लोग पहले टाइम पे कैसे देखते थे मतलब एक प पर्दा डालकर दिखाया जाता था ना कोई थोड़ी मूवीज़ में कि पर्दे पे मतलब व्हाइट कपड़ा डालकर सीए स्टेप्स थे ऐसा था। बहुत ही मज़ा आता था मतलब एक अलग ही म अनुभव रहा था वो। तो मैंने श लेकिन फिर भी 2004 या 5 में देखा था, वो टाइम पे भी दे अ, मतलब वैसा अनुभव करना ख़ास करके शहर में अ, एक अलग ही बात है मतलब एक अम्म, जी।
अरे वाह! जी। हाँ, सच बात है। हाँ। सही है। बिल्कुल। हाँ। क्या बात है। हाँ, बहुत ही अलग था। जी, तो अभी आपने लास्ट टाइम अ, कभी देखा था वहाँ पर ऐसा लास्ट टाइम कब अ, मूवमेंट आया था जब आप थिएटर जाकर आपने मूवी एन्जॉय करी थी?
अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि वही स टॉकीज़ को फिर राजा डीलक अरा मतलब थिएटर में कन्वर्ट कर दिया गया था, मॉडर्न लूक दे दिया गया। तो मैंने देखा कि अरे यार जगह वही है बस खाली अ आप मॉडर्न टच देकर जो फ़ील था मूवी देखने का मतलब एक नॉस्टेल्जिया मतलब दिखता था ना मतलब आपको याद रहने के वो कहीं न कहीं मतलब बहुत ख़त्म हो चुका है सिर्फ़ मॉडर्न कंटेम्पोरेरी लूक लेने के लिए। अब जैसे कि कार वो भी एक ख बिज़ने कारोबार है मतलब कारोबार को तो अब समय के हिसाब से भी चलना पड़ेगा ना नहीं तो डूब जाएँगा। क्या ही कर सकते हैं लेकिन वो जो मज़ा था ना वो बहुत ही मज़ेदार और अभी भी आता है याद कि कैसे मतलब हमने पॉपकॉर्न लिया था मतलब उस टाइम पे ना स्ट्रिप्स वाले आपने भी देखा होंगा कभी मूवीज़ में पुराने टाइम पे स्ट्रिप्स के पॉपकॉर्न के वो बास्के बास्केट के वैसे आते थे, वो लेना और सारे लोग इकट्ठा मतलब शोर-शराबा बिल्कुल नहीं करते थे। आज के टाइम पे आप देखिए थिएटर्स में आपने देखा होंगा कि लोग ना गाना बजता है तो उसके साथ भी वो लोग नाचने लगते हैं और सीटियाँ-वीटियाँ बजाना। मतलब इस मूवी हम मूवी देखने ही नहीं देते हैं खाली उनके शोर-शराबे ही बहुत ज़्यादा होते हैं, जी।
हाँ। हाँ। क्या बात है। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी। सही बात है। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। हाँ। बहुत ज़्यादा। जी। अ, बिल्कुल ठीक कहा आपने और अ, देखिए आजकल तो सिनेमा के बहुत सारे माध्यम आ गए हैं जैसे आपने न थिएटर का वो एन्जॉयमेंट और वो याद आपको आज भी याद है और वो मूवी आपको आज भी याद है जो आपने वहाँ पर एन्जॉय की। लेकिन आज जब हम देखते हैं तो आज तो ओटीटी जैसे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं नेटफ्लिक्स है और हॉटस्टार है और इस तरह की तमाम चीज़ें हैं और ज़्यादातर युवा जो है वो घर पर ही मूवी देख रहा है। तो क्या अ, कहीं न कहीं वो आनंद जो है वो मिस कर रहे हैं युवा या अ, कैसे देखती हैं आप आज के सिनेमा को?